لإن همّ أكتر يعني سن كده ما بيكونش عنده وعي بالمعنى الهدر أو معنى هدر المَيَّة، ممكن يُوقف قدّام الحنفيَّة 10 دقايق، ربع ساعة، وهو عا عادي شايف المَيَّة بتنزل من الحنفيَّة، إيه المشكلة يعني؟ بالضبط إيه المشكلة يعني؟ ما هي مَيَّة بتنزل، لكن لمّا نفهّمه وندِّي له توعية ونقول له إن كل نقطة مَيَّة بتفرق معاك في الحياة وإن ليها أهمية، وندِّي له أمثلة بقى كرتون كده وألعاب تفاعلية برضو يقدر يلعب معاها كده، على ال سواء على اليو على اليوتيوب يتفرج أو على الفيسبوك زي جيمز صغيّر كده يلعبها، بتبقى حلوة برضو يعني بتدِّي نتيجة كويّسة.
آه، ما عندوش الثقافة دي. امم. امم، فهمت. امم، امم، امم، فهمتَك. طيب ال هل هل في حملات نجحت معاكم في الناس الكبيرة، والَّا أنتم و يعني غير الم أنتَ قلت لي الميَّة نجحت مع الناس الص مع الأطفال؟ آآ، مع الناس الكبيرة حد ح في حاجة عملت معاكم وفرقعت؟
آه. آه طبعًا، يعني ترشيد الاستهلاك بقى بنكلِّم الناس الكبار من حيث الفاتورة بقى، يعني إزَّاي توفَّر في الفاتورة بتاعة الميَّة، إزَّاي تعمل بقى الحاجات بتاعة السباكة والكلام ده كلّه، آآ، لازم تهتم بيها، آآ، لازم تركِّب مثلًا قطع موفِّرة عشان تقدر توفَّر استهلاك الميَّة، كل الكلام ده مع الناس الكبار. والحملات اللي نزلت على السوشيال ميديا دي، قدرت إنّها تجذب جزء من الناس الكبيرة، الناس الكبيرة بقى بتهتم بنقطة الفلوس دي، أول ما تتلسع في الفلوس، تمام؟ يع آه خلاص بيبتدي يركز، آه العنوان الأساسي بقى يبقى في ال عرض الشغل أو كده: وفَّر فلوسك، تمام؟ وفَّر الميَّة هتوفَّر فلوسك، <laughs> آه.
امم. عملت آه، أنتَ جيت على الجرح آه، ما تقولّيش بقى هدر ميَّة وقل لي فلوس، آه. آه، حلو ال حلو حلو ال اللقطة الأولى اللي بتجذب ال بتلعبوا أنتم على وتر على وتر ال المُشاهد ده بيحب إيه أو هيفكر في إيه والَّا والَّا سنُّه كام.
آه. أو هييجي إزاي؟ أو أنا قاصد مين؟ بالضبط، أنا قاصد مين من العرض بتاعي ده؟ هل أنا قاصد الفئة بتاعة الكبار، والّا قاصد الصغيّرين، والّا قاصد بقى ستات البيوت اللي بتغسل المواعين مثلًا وب وبتعمل كذا وبتغسل الغسيل، هل عايز أصلَّح الحاجات دي فيها؟ طبعًا كل حاجة بتفرق عن التانية.
صح. صحيح. امم